ओहो! ऐसा है? ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बात बताई आपने। अ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसी फ़िल्में देख पाऊँ, लेक़िन आपका जो फ़िल्मों का चयन है, मुझे लगता है काफ़ी अ, कहानी को आप ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो ये बताइए जैसे बड़ी-बड़ी जो फ़िल्में बनती हैं बॉक्स ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्में होती हैं। जैसे बाहुबली हुई, दंगल हुआ और इस तरह की फ़िल्में आपको कितना पसंद आता है और डायरेक्टर्स के नाम पे आप क्या फ़िल्में देखना पसंद करते हैं?
बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।